Guarda, oggi se sono qui è per chiederti un consiglio davvero importante per me, perché nell'ultimo tempo sto affrontando una situazione abbastanza difficile, cioè durante la notte io mi sveglio continuamente. E, uhm, qualche giorno fa ho proprio contato le volte in cui, uhm, mi sono svegliata e sono state tipo 3, mi sono svegliata alle 2 e mezza di notte, poi alle 3 e mezza di notte e poi alle 5 e mezza di notte. Uhm, durante il risveglio mi sento particolarmente stressata, e come se io, uhm, sentissi magari dei rumori, uhm, che mi provocano ancor di più un'ansia. Non so questo da da da che cosa diciamo è uhm, è scaturito diciamo, uhm, i in generale nell'ultimo periodo perché, uhm, prima di di qualche mese fa dormivo tranquillamente, davvero come un bambino. Ma ad oggi questa <exhales> questa situazione mi sta portando quasi all'esaurimento. Vorrei finalmente riuscire a dormire, uhm, tutte tutto il tempo che mi è concesso, in maniera regolare. Quindi se tu hai qualche consiglio, sono pronta ad ascoltarti.
Guarda, innanzitutto voglio dirti che capisco assolutamente, uhm, quanto questa situazione possa essere davvero estremamente frustrante per te. Uhm, specialmente perché, uhm, come mi dicevi, ti svegli addirittura 2 o 3 volte ogni notte durante ehm, insomma senza una regiona ragione apparente. Ma, uhm, ti svegli sempre così tanto durante la notte, e soprattutto succede ogni notte oppure giusto un paio di giorni a settimana? È più o meno per capire la situazione.
Mh-mh. Allora guarda, uhm, a livello di, ehm, numeri, uhm, di quante volte appunto mi sveglio, sì, sempre quasi 2-3 volte, uhm, di notte e mi capita 3-4 volte a settimana. Quindi cioè è abbastanza, uhm, sai, mhmm, <smacks lips> difficile come situazione, uhm, da affrontare perché non riesco a capire le cause, e non riesco a capire quale sia il rimedio. E sai, la cosa peggiore è che non riesco neanche a dormire proprio, cioè, uhm, proprio all'inizio quando mi metto nel letto, magari non riesco neanche a dormire subito ad addormentarmi subito, ma passano tipo 2 ore, quindi anche lì, già all'inizio mi è difficile.
Okay, quindi adesso capisco meglio. Quindi c'è un problema sia proprio nell'addormentamento iniziale, sia a rimanere addormentata. Okay. Senti un'altra domanda che volevo farti è: uhm, mi dicevi che tu questo problema in realtà non ce l'hai mai avuto, è cominciato da relativamente poco. Ma credi sia successo qualcosa? Cioè c'è stato un motivo particolare, un motivo di stress, un cambiamento all'interno della tua giornata o lavorativamente parlando? Oppure è successo, diciamo, così dal nulla?
Mh-mh. Sì, esatto. Sì. Allora guarda, ehm, quello che ti posso dire è che sicuramente, uhm, c'è stato un cambiamento a livello lavorativo, uhm, ma anche universitario, cioè io sono praticamente agli sgoccioli, e quindi, ehm, mi mi devo laureare, mi devo laureare anche in fretta. Ehm, quindi sto scrivendo la tesi, sto lavorando, uhm, c'è in procinto anche un altro cambiamento, quindi in questo senso mi trovo in una situazione di, ehm, rivoluzione, chiamiamola così, della della mia vita, dove purtroppo, mhmm, non è semplice ovviamente per me mettere co far sì che tutto possa conciliare, perché, ehm, in qualche modo, ehm, i i è è tutto nuovo, ho ho delle ansie, ehm, mhmm, queste nuove mie avventure. Quindi non so realmente, ehm, come fare, ma soprattutto se ci sono dei pensieri, ovviamente, che, ehm sono presenti all'interno della mia mente, durante magari anche le ore notturne dove sai, magari, ehm, riesci un attimino a essere dovresti essere un attimino più tranquillo, ma in realtà non lo sono.
Okay, adesso la situazione mi è ancora più chiara. Capisco assolutamente quanto possa essere, ehm, stressante e frustrante, non solo non riuscire a dormire bene e svegliarsi più volte, specialmente se c'è così tanto in ballo: cioè non solo ti stai laureando, ci sarà un altro cambiamento a breve, ehm, stai lavorando, quindi sicuramente, ehm, questo questa situazione è molto problematica. Ma, ehm, <smacks lips> questo non riuscire a dormire, no, non riuscire ad addormentarti, non riuscire ad avere un riposo, ehm, giusto che sia come dev'essere, ehm, che tipi che tipo di sintomi ti porta il giorno dopo, e poi volevo sapere se, ehm, succede qualcosa cioè c'è qualche motivo per la quale non riesci ad addormentarti. Hai dei pensieri, hai dell'ansia?
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Allora, guarda, uhm, s sì. A livello di pensieri, assolutamente ci sono, uhm, e sono rivolti specialmente a questo cambiamento imminente della mia vita. Uhm, ma soprattutto una cosa che forse non ti ho menzionato, c'è, uhm, la pro una problematica, che io uhm, e all'inizio non ritenevo una problematica, però, eh, me ne rendo conto che forse lo è, è il mio "abuso", tra virgolette, di caffeina. Cioè io bevo veramente tanto caffè per cercare di essere il più sveglia possibile, soprattutto durante la notte, perché studio anche di notte. Quindi non mi concedo semplicemente quella che è la tazzina di caffè, ma a volte proprio un bicchiere di caffè. Quindi, puoi immaginare, ehm, e in questo senso come io, uhm, no non sia, uhm, tranquilla, magari soprattutto di notte, uhm, nel nel cercare di trovare, sai, la posizione migliore, a quello che è il cuscino più morbido. Mhmm, le ho provate di tutti i colori ecco, proprio magari nell'utilizzare determinati, uhm, strumenti, il cuscino, il materasso, cambiare addirittura materasso, niente, nulla s mhmm, sembra, uhm, servirmi, per conciliare quello che è il sonno e cercare di mantenere soprattutto quello che è il sonno.
Okay. Beh, mhmm, ti dico la verità, sicuramente la caffeina potrebbe essere uno dei deterrenti e motivi per la quale non riesci effettivamente a dormire bene. Ma, ehm, quand'è l'ultimo caffè che prendi? La sera? Prima di cena? Il pomeriggio? E che effetti ha?
<sniffs> <smacks lips> Sì. Allora, uhm, inizio il pomeriggio dalla tazzina, quella semplice, quella regolare, uhm, subito dopo aver mangiato e poi, uhm, dopo cena, faccio questo sorta di bicchiere di caffè cioè un altro po' me ne vergogno di parlarne perché, io me ne rendo conto che mi fa male però, non lo so, sarà un effetto, non lo so, del placebo, che mi dice: "Sì, devi farlo perché altrimenti ti addormenti davanti ai libri". E quindi sì, ehm, prima d dopo scusami aver cenato, uhm, prendo questo bicchiere di caffè, lo sorseggio, ovviamente non faccio tipo un un sorso perché mi sembrerebbe una follia, quindi, uhm, lo sorseggio tranquillamente e studio.
Ah-ah. Okay.
Quello che sento è agitazione, sicuramente poi dopo, cioè nel senso che, <smacks lips> la par una parte di me vuole addormentarsi e l'altra parte, ha ho ha ha gli occhi praticamen ho gli occhi praticamente spalancati che non riesco a dormire perché sto lì a a, riflettere e a pensare: "Oh, devo fare questo, devo fare quello, devo fa devo fare ancora questo"; ecco.
Allora, già il fatto che tu non beva questo caffè come fosse uno shottino sicuramente è una cosa positiva e okay. Capisco assolutamente che lavorando, ehm, e dovendo studiare, tu ti ritrovi a, ehm, studiare anche dopo cena, per cui, in un mondo, ehm, ideale e perfetto, riusciresti magari a finire prima di cena, così da favorire anche l'addormentamento oppure non prendere il caffè. Però, mhmm, non mi sento di dirti di fare un cambiamento così radicale proprio perché questo è un periodo, mhmm, davvero, uhm, molto, mhmm, dove hai tantissimo da fare. Qualche consiglio che posso darti è sicuramente quello di, quantomeno, diminuire un pochino il caffè che prendi proprio dopo cena, sostituirlo magari, uhm, con una tisana, piuttosto che con la melatonina, oppure, uhm, prenderlo davvero subito dopo cena e almeno 3, 4 ore prima di andare a dormire, sempre se riesci, perché così hai comunque quel quell'energia che ti serve per studiare, però poi non impatta effettivamente l'addormentamento. Un'altra cosa che potresti fare è quella di crearti una vera e propria routine serale, cioè quando tu sei pronta per dormire, nonostante magari tu abbia preso il caffè, prova, uhm, ad evitare dei pasti pesanti, a fare una routine anche di una mezz'oretta dove, magari, leggi un pochino, piuttosto che fai, uhm, un po' di respirazione profonda, oppure ti prendi un po' cura della tua pelle, insomma, un bagno caldo, qualsiasi cosa che riesca a dire al corpo: è arrivato il momento adesso di riposare e di andare a dormire. E poi un'altra cosa, mi dirai se secondo te può essere utile, quella di avere delle luci soffuse piuttosto che una luce calda che magari hai vicino al letto, piuttosto che, uhm, una luce fredda oppure forte, ehm, che arriva dal soffitto, uhm, e avere la stanza a una temperatura di circa 18, 20 gradi se possibile, ehm se non un pelino di più, perché quella è proprio la temperatura ottimale, uhm, per il tuo corpo e per il sonno. E poi, ehm, specialmente la melatonina potrebbe davvero aiutarti tantissimo anche a rimanere addormentata, e quando ti svegli, uhm, prova, magari, a fare un pochino di respirazione, senza prendere il telefono, senza, uhm, guardare a nessun tipo di luce, computer, varie ed eventuali, e semplicemente a fare questa respirazione proprio ad occhi chiusi mentre cerchi di riaddormentarti. Queste cose dovrebbero davvero aiutarti.
<laughs> Bene. Mh-mh. Certo. Mh. Mh. Certo. Mh. Mh-mh. Okay. Okay. Mh. Okay. Guarda, tutti i consigli che mi hai dato sono stati, uhm, veramente utili perché non avevo mai pensato, magari, a fare la respirazione o co una volta sveglia, sicuramente diminuire il caffè è una cosa che devo per forza fare, perché altrimenti questo mi costringerà a, ehm, in realtà aumentare solo il mio stato, magari di di ansia generale, assolutamente. Mhmm, <smacks lips> e quindi di sostituirla magari con la melatonina, per cercare in qualche modo di, uhm, mantenere quello che è il sor il sonno durante, uhm, la notte. Quindi io, <smacks lips> realmente ti ringrazio di del tempo speso ad ascoltarmi, ehm, perché mi sono sentita davvero compresa. Quindi davvero grazie mille per tutto quello che mi hai detto e, sicuramente, applicherò tutti questi consigli durante la uhm, la routine, magari serale. Quindi grazie mille.
Assolutamente, per me è stato un piacere poterti aiutare. Non ho dubbi che riuscirai a risolvere questo problema, e anzi ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per la tua laurea e anche per la tua carriera lavorativa.